La riproduzione di questa pianta lei, ehm, si riproduce non soltanto per impollinazione, ma si riproduce anche per rizomia, ossia
Ah! Oh porca miseria. Dai, dai, dai ,racconta, racconta meglio? Ho capito.
Va beh. Rizomia vuol dire che questa pianta ha dei bulbi, che si dividono. Da un bulbo ne vengono fuori 2, dall'alt e si si moltiplica così.
Mh. Eh certo. Come una suddivisione cellulare insomma. <laughs>
Eh, tipo tipo così. È successo che la mia la mia piantina aveva trovato l'ambiente ideale, continuava ad allargarsi, ne venivano fuori delle altre. Da una sono venute fuori, adesso, le moltiplicazioni: 3 poi 6, e una crescita esponenziale, fino a quando nel vasetto non ci stava più.
Porca mi Ah! Sì? E certo.
L'aveva riempito, io avevo mandato delle fotografie a delle a delle persone che erano molto più pratiche di me
Più esperto, diciamo, eh. Uhm?
Allora, l la morale della favola è questa: no o no. No, nel giro di 2 di 3, 4 anni, da una pianta unica, per rizomia, ne erano venute fuori 300.
Che cos'hai scoperto? Cos'hai scoperto sentiamo? Sì. Mh. Oh! Come 300? <chuckles> Mamma!
Eh, sì, eh! Avevo avevo l'avevo rinvasata col passare del tempo perché lì non ci stava più. Ed le alla fine l'avevo messo in un vaso pie pieno di di torba bionda, di sfagno e perlite
Si? Mh. Sì.
che era di diametro sarà stato 80 centimetri. L'avevano c l'aveva c l'aveva colonizzato tutto.
Ah, ma che bella grossa raga Dai, beh, 3, 4 anni, mi neanche tanto visto che la la dimensione di che mi dicevi fosse all'inizio, quella di 1 €, 2 €, com'era? Eh.
Pr E no, perché ma sì, costava 5 € costava, non lo so.
Sì sì sì. No dicevo la m m mi avevi detto all'inizio, la dimensione della piantina era un paio di e de di una moneta.
No, e l la dimensione del la dimensione della foglia era quella di due euro, diviso in 2. Calcola che una piantina può avere 5, 6, 7 foglie
Eh! Sì, sì, sì. Vero, sì, sì. È vero, sì, sì. Ah! Okay, va bene, no, no, mi è mi è chiaro.
quindi, un una piantina che sembra un mazzetto di soncino, sai quella insalata? Ecco, solo che poi, col passare del tempo, e moltiplicandosi per rizomia, ha riempito un vaso più grande, poi un altro più grande, poi un altro più grande, fin fino a quando riempito un vaso intero di un di un 80 centimetri di diametro. <chuckles>
Sì, come no, come no, capito. Mh. Più grande, più grande <laughs> e alla fine? È enorme, un vasone proprio, eh, mica piccola.
Qui quindi eh sì, quindi nonostante io non avessi mai fatto degli esperimenti per quanto riguarda il giardinaggio, quella piantina lì mi diede grandi soddisfazioni, perché stava bene, cresceva, si moltiplicava.
Mh. Eh immagino! E certo.